Ừm hứm.
Vậy thì, ờ, ví dụ như là khi một mình khi mà mình đi, bạn nghĩ là khi mà mình đi sang nước ngoài đi, hay là mình mình khám phá ngay cái chỗ mình đang ở á, thì cái chỗ nào nó sẽ thú vị hơn? Ờ,
Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đi nước ngoài. À há, à há. Thú vị hơn đi, mình nghĩ là đương nhiên là sẽ đi nước ngoài là được thú vị hơn rồi, đâu phải lúc nào mình có dịp để đi nước ngoài đâu. Còn cái chỗ mình đang ở thì có thể mình đi ngày nào mình đi cũng được mà. Ví dụ là trong cuối tuần mình đi cũng được nè, hoặc là trong ngày nghỉ mình đi cũng được nè, nhưng mà còn nếu mà đi cuốc nước ngoài thì mình bắt buộc là phải lên kế hoạch, rồi hoặc là mình chuẩn bị có sự đầy đủ chuẩn bị rồi mới mới đi được chứ, đâu phải là muốn lúc đi lúc nào mình đi. Ừm, bạn sao? Bạn nghĩ như thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ờ. Đúng, đúng. Ừm. Nhưng mà nhưng mà mình lại lại có một cái suy nghĩ khác, đó là tại vì mình đã đi đi đi cũng nhiều á, cho nên cảm giác là đôi khi mình mình ở lại cái nơi mình đang ở, mình đi vòng vòng khám phá nó cũng là một cái cái trải nghiệm mới. Rồi, lâu lâu lâu mình chạy xe vòng vòng, cảm giác, ơ, mở cửa tiệm mới, hay là hay là cái nhà này mới dở, xây một cái nhà mới lên. Ờ. Đúng, đúng.
Ừm hứm. Ví dụ À há Ừm, ừm. À, à ha, cũng hay, hay. Ừ á. Ừm hứm, ừm hứm, à, tức là bạn cảm thấy những cái thay đổi, đúng hông? Những cái thay đổi trong cái cái cái cái chỗ ở của bạn so với là những ban đầu, ừm, tức là bạn nhìn nhận đến từ sự khác biệt đó thì cũng rất là hay, ờ, đồng ý với bạn.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đôi khi cảnh vật cũng là một cái một cái kỷ niệm, đúng hông? Một cái thứ mình nhớ. Ừm.
Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, cảnh vật, đúng hông? Nó nó chỉ cần 1, 2 ngày nó thay đổi khác thôi mà bạn nhận ra được thì cũng, gọi là, cảm thấy cái gì đó cảm thấy rất là, gọi là, ta cảm thấy, à, <chuckles> nó nó nó đỡ tiêu cực ừ, tạo cho bạn cái sự ừ, hài quyện. Ừ, đồng ý, đồng ý.
Hoài niệm, đúng hông? Hoài niệm, cổ điển. Ừm. Ừm, ừm. Vì, à, vậy thì cứ khoảng một chuyến du lịch mà nếu như không có không có người thân, hoặc là không có sự, ờ, sự tìm tòi, hứng thú, không còn tức là mình đi trong bắt buộc á, đi ờ, thành ra nó như dạng vậy đó, cũng cũng là đi một vùng đất mới không có cái sự mà hứng thú nữa, đó, vậy chính trường hợp
Ừm hứm, ừm hưm. Ừm hưm. Sao, sao? Ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừ. Sao? Sao? Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Đó, ô kê, ô kê, ô kê, đồng ý với bạn, ừm hứm.
Ơ, thì, à, à
Ừm.
Nó còn điểm bạn không thích cơ.
Ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừ, mà mình cảm thấy là cái việc mà kết hợp giữa cái việc mà đi chơi với khám phá văn hóa hoá con người, hay là nghỉ thư giãn, nghỉ hơi cũng rất là quan trọng nha. Kiểu, bạn đến một ví dụ là mình đi chuyến đi mà đi nước ngoài đi, khi mà đi chuyến ngoài thì mình có thể là dành một vài ngày đó để khám phá văn hóa của đất nước đó, chẳng hạn nè, vừa có thể là, ờ, tham gia các hoạt động hoặc là lễ hội truyền thống của các đất nước đó. Nhưng mà cũng có thể dùng đến để có cái cái chỗ mà như bạn, kiểu, resort yên tĩnh đồ các kiểu, để thư giãn nè, tạo không gian tận hưởng không gian yên bình chẳng hạn, kiểu như vậy. Ừm hưm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đồng ý, đồng ý, đồng ý.
Ừm, ừm.
Tại vì thì nếu như vậy thì quá nhiều điều để mà một chuyến đi trở nên ý nghĩa, đúng hông? Chuyến du lịch trở nên ý nghĩa. Ờ.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Mình nghĩ là chuyến đi nào thì cũng là ý nghĩa thôi, cái việc mà bạn tận hưởng cái chuyến đi đó như thế nào thì mới là quan trọng. Ch vì chuyến đi nào nó cũng có ý nghĩa mà, chứ đâu phải là bạn đi xong bạn về, bạn không có đọng lại cái gì trong đầu. Mình nghĩ là hông có.
Đúng rồi, đúng rồi.